Ну, если говорить про подростковый возраст именно, то я в этот период слушала рок, и, э, мне очень нравились, а, нравилась группа Linkin Park, конечно же, и, э <laughs> И, ну, как это, элита, да, это прям короли <chuckles> практически вот того времени. И, э, наверное, одна из молодых групп, э, если так вспоминать, я бы выделила, а, <grunts> ай вот каль Hollywood Undead или Limp Bizkit. То есть вот эти 2 группы, они для меня они были не прям топ, всё-таки я больше больше отдавала предо предпочтение "Линкин Парку", но, а, вот эти 2 группы они такие по своей сути более динамичные и более, м, дерзкие, что ли. Linkin Park- это такой более классический рок для меня. То есть они прям там, ну, прям лирика лирика, музыка музыкой. Вот.
Так. Конечно же. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну да, может, это ещё связано с особенностями там голоса, исполнения самого, а, эм, ну, солиста, что у него такой был более мелодичный, э, голос, э, чем у Фреда Дёрста из ль из Limp Bizkit, например. <laughs> Ну, как вариант.
Мгм, да. Limp Bizkit для меня это более такая, знаешь, активная прям музыка. Они вот прям вот, э, а и их и их прям топовые песни они, как правило, такие взрывные, и ты вот прям начинаешь их слушать, у тебя сразу энергия поднимается. <chuckles> Э, Linkin Park- это больше про, наверное, лирику действительно. То есть ты там прям с с вслушиваешься в то, как поёт Честер. Как вообще там, что за лирика там, какая музыка там. Очень хорошо подобрана группа, как мне кажется, с точки зрения музыкальности во всём, то есть поэтому очень приятно было слушать тогда.
Ну да. Мгм мгм. Мгм. Да-да-да. Да, да-да. А ты, кстати, помнишь, как ты вообще для себя эту группу открыла? Ну, там все вот эти 3 группы, которые ты назвала, как ай Как ты вот на них вышла?
Э, я думаю, что просто с переходом в подростковый возраст, э, я тогда ещё переехала с родителями в другой город, и там у меня появились новые друзья. И просто вот одна из подруг, самая первая, она как раз-таки и слушала рок. И я думаю, что она мне его представила, скажем так. Вот и, собственно, так и пошло и поехало. А обычно я все новые группы первое время, по крайней мере, я от неё, э, скажем так, потребляла, <chuckles> если можно так высказаться. Вот, но потом я уже сама там что
Мгм. Мгм. Ага ага. И проводником она стала твоим, ну, первоначальным. Мгм.
Да да да да. Ага а потом я уже сама как-то, э, научилась искать, смотреть там на каналах на ТВ всякие разные. Там были даже вот на MTV, по-моему, был, э, там, в общем, то ли вечером, то ли днём были, знаешь, вот как, э, час попа, час рока, час кейпопа. Вот что-то такое было. И в итоге там каждый час, э, под каждый жанр отводилось. И вот я просто, допустим, в час рока, э, слушала вот вот то, что я вот как бы новое узнавала оттуда, как раз таки слушала своих любимчиков. <chuckles> То есть было на довольно, ну, несложно находить новые группы.
Мгм. Ага. Мгм. Ага.

М, нет, я уже не слежу, у меня поменялся вкус, э, после 18 лет примерно. Э, он не не резко поменялся, он постепенно менялся, а, но, к сожалению, я не успела сходить на концерт "Линкин Парка". И, а, вот очень я помню, что я в моменте, во взрослом возрасте даже несколько дней чуть ли не депрессовала, когда я поняла, что я уже никогда "Линкин Парк" не увижу в стандартном их ра ну, как бы, составе. М, вот и
Мгм. Мгм. Мгм. М-да, а на новый на новый состав не решилась пойти на их, на концерт? Как ты к нему относишься?
М, нет, нет. Я р я росла на другом составе, поэтому у меня это, как знаешь, н ностальгия, и я бы хотела, конечно, а, увидеть их все вместе, но это уже невозможно, поэтому это очень печально на самом деле. Э, и потом просто вот после, получается, 18 лет, ну, у меня поменялся вкус немножко в сторону корейского попа, и я уже начала изучать вот их корейскую культуру, там всё вот это. Разные тоже тут жанры есть
Ага. Мгм, соглашусь. Ну, такой, ну конкретный, такой был поворот. <chuckles>
Да, да.
Поворот конкретный. <chuckles> А как вот так вот вышло, что вдруг тебя заинтересовала, а, вот, э, культура кей-попа?
Я не знаю, вот вот я не я ваще не помню, честно. Я не помню, как вообще это произошло. <chuckles> Э, но я помню точно, что, по-моему, в процессе, когда я, у, э, в подростковом возрасте слушала рок, каким-то образом я наткнулась на какой-то клип корейцев, и я ещё тогда подумала, что это вообще японцы. Потому что, вот то тот стиль, который там у них был, а, визуальный стиль, он мне казался казалось мне, что я видела такое у японцев обычно. И, ну, я тогда же не различала языки особо, и по итогу.
Как они в твой горизонт обозрения попали? <chuckles> <chuckles> <chuckles> М. Ну вот я тоже не сильно, если честно. <laughs> Им пока не начн не начнёшь слушать и интересоваться, не начнёшь раз различать. Ага.
<laughs> По итогу Да, так и есть. Там на самом деле ещё по стилю потом можно научиться различать. У них действительно разные стили, визуальные именно, оформление там всего вот этого. Но, в общем, по итогу я как-то, знаешь, посмотрела и такая думаю: "Так, ну, чё-то тут какая-то ерунда слащавая", выключила, и через 2 года кто-то мне показал клип, по-моему, либо я опять наткнулась. Ну, знаешь, алгоритмы всё-таки. Это как раз был период, когда k-pop начал, э, становиться популярным именно на мировой арене, скажем так, две тысячи тринадцатый две тысячи четырнадцатый, по-моему, года. И, э, вот тогда я начала интересоваться уже. То есть я такая смотрю: "Так так, 1 клип, так, 2 группа". Ну вот, и, в общем-то, постепенно постепенно вошла в эту, а, в этот фандом, если можно так выразиться. Вот и щас я разные слушаю абсолютно. Даже можно сказать, что-то
Ага. Мгм. <chuckles> Мгм. Да-да, м. Ну, получается, тебе они казались такими слащавыми, странными, да? А потом вот как вообще, ты интересно, такое переключение, да, сработало.
нестандартное. Мгм.